Eee, tapi kalau nggak ada kepentingan, apa, eee, y ur urgent ya, mendesak gitu, buat apa juga? Gitu, kan. Yo, m buat kenalan, buat inilah, apa, teman, gitu kan. Nah, waktu itu pernah, aku sih, kasih, gitu kan. Aku kasih. Eee, terus ternyata dia kayak spamming gitu, kan. Tanya terus, tanya, wah, lama-lama, eee belum juga, eee, apa namanya, sampai di tempat tujuan, di kereta udah spamming. Jadi aku blok, akhirnya, gitu kan, heeh.
Oh. Bromo Oalah. Waktu itu, em eee, waktu itu perjalanan ke mana nih, Kak, kalau boleh tahu? Waktu, apa namanya
Aduh, aku ke mana, ya? Waktu itu, kalau nggak salah, aku ke Jakarta, deh. Mhm, perjalanan malam. Dari Surabaya. Mhm, dari Surabaya ke Jakarta.
Ada, nggak? Eee, dari? Dari mana? Dari mana ke mana? Dari Surabaya, ke? Jakarta. Itu satu? Oh, itu baru sekali atau waktu itu udah berkali-kali, Kak, waktu itu?
Heeh. Aku sebenarnya cukup sering, eee, ke Jakarta. Karena dulu pernah pekerja di Jakarta, jadi aku cukup familiar, gitu kan. Cuman waktu itu, baru itu aku ada orang yang dia tuh orang, apa ya, kayak orang Sulawesi, apa ya, gitu. Naik kereta, gitu. Mungkin, dia k eee, SKSD kayaknya, gitu kan. Kalau orang yang, eee, b e perjalanan bisnis biasanya ya nggak pernah terlalu ini, ya. Mereka sibuk dengan usahanya sendiri. Mungkin ini kayak orang wisata, terus gimana, nggak tahu pengen cari teman apa gimana, cuman caranya dia itu kayak, enggak nggak nggak apa ya. Nggak smooth-lah gitu. Heeh, kayak gitu. Jales nges nges nge-spam apa, waktu itu, eee, lewat, eee, WhatsApp, kayak gitu, kan. Tanya-tanya melulu, ah yang ng apa namanya, "Lagi ngapain?" apa segana, ih. Ini kan, kita juga di kereta udah tahulah, pasti istirahat, gitu kan, mestinya. <giggles> Ya, kan? Terus, habis itu lama ah, udahlah, blok aja. Terus, aku gimana caranya nggak nggak k ini ya, c cepet-cepet keluar, waktu turun tuh, cepet-cepet keluar, eee, supaya nggak ketemu ama orangnya, gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi, eb dari situ, eee, mendapat pelajaran untuk lebih berhati-hati, kayak gitu.
Nggak sopanlah. Iya, nggak bagus, gitu. Ya. Benar benar benar benar. Oke.

Eee, sering sih. Aku, kayak ke, eee, Jawa Tengah itu. Aku juga sering ikut seminar, kelas, dan juga perjalanan sendiri. Ke Bali juga, gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah, kalau ke Bali itu pernah ada ini, apa, eee, apa ya, aku kan berusaha nyari, eee, kayak apa, kayak bis, gitu yang sampainya tuh enggak terlalu malam. Karena kan, kalau dari kota aku, dia nyampenya pasti malam, gitu kan. Eee, enggak enggak mesti malam sih, cuman aku bisanya itu berangkatnya, eee, apa, pokoknya waktu nyampe san sana itu, mesti malam, gitu lho. Kalau aku ngambil jadwal dari kota aku tuh, nyampenya pasti malam, gitu. Meskipun, dia alternatifnya banyak. Tapi, kalau dari kot kota aku m
Oke.
nyampenya itu malam, gitu kan. Aku suka naik bis karena, eee, lebih tepat waktu daripada naik travel, gitu kan. Travel itu kan, dia putar-putar dulu, apa segala macam, lebih lama putar-putarnya, gitu kan. Iya, kan Iya, kan, iya, heeh, kan jemput-jemput sana-sini, terus <clears throat> nganter sana-sini, kan lebih lama. Kalau bis kan aku tinggal, jam berapa berangkat, udah pasti berangkat jam segitu. Eee, nyampenya yang enggak beda-beda jauh, kan. Karena kan, kalau jalan darat kan mhm. Iya turun. Iya betul.
Oh, gitu. Oh, iya iya? Travel? Daripada Oh. Oh, iya. Titik umpulnya titik kumpul sama titik berhentinya itu sama, gitu ya, Kak, ya? Enggak enggak perlu dianterin ke mana-mana, gitu ya? Oh. Itu Kakak ke Bali pakai bus? Habis bus, langsung pakai, ini ya apa namanya? Jalur laut, berarti ya?
Iya. Ya. Transportasi. Iya, kan? Untuk ot otomatis, kan. Sampai ap sampai di Balinya kan en naik kereta. Eh, naik kereta. Naik bis itu sampai Bali, gitu kan. Nah, nyampai di Balinya itu kan, seringkali malam, gitu. Nah, terus apa, eee, apa namanya? Eee, kan aku enggak terlalu familiar tuh, sama Bali. Jadi ber ber apa namanya? Ber istilahnya, eee, bergantung pada, eee, transportasi online, sama map, gitu kan heeh, akhirnya.
Oh. Oh, gitu? <chuckles> Tapi waktu itu gimana, Kakak perasaannya? Emang enggak ada temen yang waktu itu menemani, atau gimana, Kak? Yang bisa ditanya? Oh, enggak ada.
Mhm. Enggak ada. Jadi aku ada ada kayak apa ya, kayak seminar lah, ya, iya, seminar waktu itu. Wors workshop, gitu kan. Jadi, enggak ada. Aku

Eee, waktu itu p ini, aku salahnya itu nginep, waktu nginepnya aku salah, jadi saat haru harusnya aku mau carinya lebih dekat, gitu kan, eee, sup eee, supaya mudah, ternyata aku salah ngambil, gitu kan, jadi agak jauh, gitu. Oh, ternyata aku keliru ininya, apa namanya, eee, waktu itu aku nggak tahu, lupa kenapa, tapi ternyata waktu aku datang, wah, eee, masih jauh, tapi yang udahlah nggak papa. Aku, eee, masih ada ini, transportasi online, gitu ya. Tapi, ya ekstranya itu aja, gitu, jadi, eee, apa namanya, eee, ngejauh dari teman-teman yang lain, gitu kan. Tapi, ya udahlah mau gimana lagi, dan dari situ aku lebih ini sih, kalau sekarang nyari, eee, tempat itu tak aku aku Google dulu gitu, cari-cari dulu, bener nggak sih iya, lebih pas, gitu.
Oke. Oh. Biar ini ya. Biar nggak apa apa namanya, biar nggak kejauhan lagi ya, Kak. Tapi tetep di situ? Berarti nginep di situ, enggak me enggak enggak enggak ganti apa yang namanya, hotel. Oh iya, sayang ya, Kak, ya, kalau udah bayar, masa mau dicancel gitu kan ya? Oke. Tapi bener sih.
Betul. E iya, udah bayar, gimana? <laughs> Iya. Betul. Iya, bener banget. Kecuali kalau mhm, kan ada juga hotel tuh yang enggak sesuai, eee, yang digambarkan review, nah, kalau bener-bener nggak enak, aku ini lah, apa namanya, eee, pindah gitu kan, jadi aku apa namanya, eee, minta lah, minta ini gimana ini ya, kalau misalkan ganti atau pindah, paling enggak ganti kamar yang lebih dekat, lebih, eee, bagus gitu, maksudnya, lebih, eee, bersih kayak gitu kan, kalau bener-bener nggak enak, gitu.
Ganti? Iya, bener sih, Kak. Memang kalau namanya perjalanan solo, sa p sa apa namanya, persis yang dikatain Kakak, ya tetep harus persiapannya mateng dulu, jangan sampai nanti di tengah jalan kitanya ya, banyak hal yang disesali gitu ya, tapi makasih ya, Kak, udah mau berbagi cerita tentang perjalanan solo Kakak, menarik loh.
Iya. Betul. Sama-sama. Oke. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Kita lanjut di lain kesempatan, ya. Terima kasih udah dengerin cerita aku.